امم.
في نفس الوقت باحط برضه حدود إن هو الطالب ما يوصلش لحياتي الشخصية، لإنه لو وصل لحياتي الشخصية معناها إنه الصداقة كده اتحوِّلت لصداقة يعني إحنا كده كإننا صحوبية آه، في الصحوبية آه بس مش للدرجة إن هو الش الطالب يوصَل ل للمستوى الشخصي، لإنه ساعتها هيبقى الموضوع في كَسْر للإيه للعلاقة نفسها يعني.
آه صحوبيّة بقى هت مش مش هت آه هتبقى م آه. طبعًا أكيد آآ آآ إيه شعورك لما آآ بتخلّص ال ال المحاضرة بتاعتك أو الsection أو آآ الحصة يعني باللغة ال الدارجة، آآ أما بتخرج كده وتقول والله آآ آآ تسمع الطلبة والله إحنا فهمنا من ال من الباشمهندس أو المستر أنتَ دلوقتي بيبقى إيه شعورك أما بتبقى فعلًا حاسس إن هم المعلومة فعلًا وصَلت لهم، وأنتَ بتكون بقى تعبت عشان توصَّل لهم المعلومة دِيّة؟
آه. آه لأ تعبت جدًا بصراحة يعني أنا أنا باتعب كتير عشان أسهِّل المعلومة أكتر. يعني أنا أذكر في مرّة يعني أو هو بتيجي لي دايمّا بس يعني أنا في 3 طَلَبة لسه من اسبوع مثلًا جايين لي ب قالوا لي جملة مش قادر أنساها لغاية دلوقتي اللي هو: "إحنا ما شُفناش زيك قبل كده."، يعني اللي هو إحنا آه اللي هو أنتَ أحسن واحد بيدرِّس لنا، فبييجوا يقولوا إطراءات يعني وبتبقى فعلًا باينة إن من قلبهم، لدرجة إن في ناس منهم آه بالضبط.
امم. آه. آه. طب هل ده آه ما لسه هاسألك، هل دي في نطاق المجاملة عشان الطبيعي أو النفاق أو الكلام ده كله؟ والّا فعلًا بتحس من
لا لأ. لا بالعكس لإن أنا مش بادرِّس لهم أصلًا ولا حتى هم في قِسمي، يعني أنتَ متخيِّل؟ إن هم مش في القِسم اللي أنا بادرِّس فيه يعني مش عمري ما هاقابلهم تاني، أنا قابلتهم في مادة بس وهم كانوا لسه في قِسم مشترك ما بين القِسمين. وبعدين هم دخلوا قِسم بعيد عن تخصصي، فأنا عمري ما هادرِّس لهم تاني لغاية ما يتخرجوا. بس بييجوا يقولوا لي الكلمة دي. قالوا لي: "إحنا م ما تحاول تر تدرِّس لنا حاجة يا دكتور في ال في ال في المناهج بتاعتنا."، قُلت لهم: "أنتم مش تخصصي أصلًا."؛ فقالوا لي: "يا دكتور أي حاجة طيب، إحنا عايزين نتعامل مع حضرتك تاني، إحنا ما شُفناش زيك قبل كده.".
آه آه. تمام. آه.